हाँ, बिल्कुल जैसे अ, ये तो शायद आपको भी पता होगा बहुत लोगो मने बहुत ही आम कहानी है, मगर जब हम छोटे थे तो अ, हमारे पिताजी ने हमें सुनाया था, हम 4 बच्चे थे। तो उन्होंने क्योंकि हम सब आसपास के ए, उम्र के थे तो हम बहुत झगड़ा करते थे। तो उन्होंने 1 कहानी सुनाई थी अ, जो अ, ऐसा था पता नहीं कौन राजा का था, किसका? मुझे इतना ही याद है 1 पिताजी रहते हैं उनके बच्चों को सबको अ, 1-1 लकड़ियाँ देते हैं और कहते हैं कि तोड़ने के लिए। तो हाँ, आपको पता होगा ना? हाँ। अ, वो तो तोड़ अ, तो अ, सब तोड़ देते हैं फिर अ, फिर 4-5 देते हैं फिर 4-5 लकड़ियाँ इकट्ठा करके अ, गाँठ बाँध के फिर देते हैं कि इसको तोड़ो। तो वो जब हाँ, तो वो तोड़ नहीं पाते हैं। तब वो कहते हैं कि जब आप सब साथ रहोगे तो आपको कोई अ, हम हानि नहीं कर सकता। अगर आप अल हाँ, अप अलग-अलग अ, कोई कोई भी अगर अम प्रॉब्लम आई अ, तो अगर आप अलग-अलग उससे भिड़ने की कोशिश करोगे तो सब अम अ, सब हार जाओगे, अगर साथ मिलके अगर काम करोगे तो आप ज़रूर जीतोगे। तो ये बात हम लोगों ने हम लोग को बताई थी और वो एक जैसे गाँठ बाँध देते हैं ना? वैसे ही याद रह गई। अ, अभी तो बहुत आम बात है, जब हम सुने थे तब हमारे लिए वो बात नई थी।
हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। <laughs> अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, समझ गया था कि जी, जी, जी, जी। बताओ-बताओ। छोड़ दे हुँ। हुँ। हुँ, उसको तोड़ो। हानि नहीं कर सकता है, बिल्कुल, क्या बात! हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। काम करोगे तो हाँ। जी। क्या बात है!